للأسف لأ، لإن طبعًا آآ، يعني حتّة الإهتمام دي شوية بتكون يعني تفرِق أوي بالذات معانا بقى كبنات، يعني البنات م خصوصًا إن إحنا بن بنقدَّر الحتّة دي شوية، فلمّا بنلاقي كده عدم اهتمام و ولو بسيط خالص بنلاقي إن إحنا خلاص بنتقمص في ساعتها بقى، بس أنا بصراحة لأ من
مفهوم، آه. طَب مش غريب شوية خاصةً إنِّك سألتِ؟ يعني أنتِ حتى لمّا لمّا يعني أنا كنت كنت ممكن أ أ أ أقول لِك إن أنتِ مثلًا استعجلتِ، أو مثلًا افترضتِ حاجة مش موجودة، أو، أو، أو لكن أنتِ بتقولي إنِّك سألتِ مرّه و2 وفي نفْس الوقت إنِّك ص يعني صبْرِك على الموضوع كان شهور، فما فيش فكرة قَمْص ولا تفكير بنات، ولا لأ ده أنتِ أ أ فضلتِ صابرة على التغيير شهور، وبتسألي وبتتابعي، فحتى رجوعها كمان بعد سنة، يعني الموضوع برضه الوقت فيه غريب، آه.
إمم، إمم. بالضبط. لا، لا، لأ. ما أنا هاقول لَك بقى، ما هي بالضبط. خلّيني كمان أقول لَك إن الفكرة بتختلف كده من معزّة الشخص للتاني، يعني أنا لو الشخص ده معزّته عندي مش كبيرة، أو مش قريّب منّي، فأنا خلاص شكرًا مع السلامة، هادلقُه، إنما لو حد قريّب منّي أوي، بصراحة دي بقى اللي بتوجع فعلًا، يعني دي فعلًا
آه، آه، فهمتِك. الزعل بيبقى أكتر، آه، آه وفقدان ال ال ال الثقة بيبقى أصعب.
بالضبط ودايمًا طبعًا ودايمًا كمان بالاحظها، إنه في عدم إهتمام من أي شخص لمّا كمان المبادرة تيجي منّي أنا دايمًا، يعني أنا اللي أقعد أبدأ الكلام، أنا اللي أسأل، وأنا اللي أفتكر، ولو أنا سكِتّ يبقى ما فيش أي تواصل، لأ أنا اللي عليَّ ك مسؤولية العلاقة زي ما بنقول.

آه، آه حصلِت، حصلِت <chuckles> خلّيني أقول لك يعني، آه بالضبط، آآ، يعني أع كان جِه لي فترة كده كان عندي أ يعني أخويا فرحُه وبيتجوّز بقى و وطبعًا ال ال العائلات بقى عندنا مشغولة و وعندنا تجهيزات كتير جدًا، وأنا في الفترة دي يُعتبر ما كنتش متابعة الSocial Media ما بافتحش أصلًا، بسبب الإنشغال ولكن أوقات كنت آه بافتح كده وكانت ص صاحبتي يعني دي آآ، كانت نزِّلت إن هي في المستشفى وتعبانة، طبعًا أنا ما مش فاكرة، ما شُفتش أو مش فاكرة إن أنا شُفت حاجة زي ك جَت بعد فترة كبيرة أوي، يعني كلّمتني وعاتبتني وقالت لي أ لمّا أنا بقى طبعًا قُلت لها يعني أنتِ ما بترديش عليَّ أ عمّالة ابعت لِك كتير ما بترديش ليه؟ أنا طبعًا مش فاهمة قالت لي حصل منِّك 1 2 3.
فعلًا؟ آه، أكيد. تمام. آه، وأنتِ ما شُفتيش، آه. تمام. آه، ما أنتِ ما تعرفيش اللي حاصل آه، آه.
بالضبط، حصل 1 2 3 وأنتِ بتتجاهليني، وأنتِ ما سألتيش عليَّ وكذا و طبعًا أنا فضلت أتأسف لها كتير جدًا، واقول لها مُبرّرات و واثبت لها كمان إن أنا ما كُنتش فاضية في الوقت ده، بس بصراحة ب احترمت أوي إن هي قدّرتني بقى ساعتها، هي فعلًا قدّرت و و وسامحتني، وما حكمتش عليَّ.
برافو عليكِ. و و و وإنّها عاتبِت يعني كان ممكن تاخد القرار و وتتجاهل وما تقولِكيش حتى، حتى ال ما بينها وما بين نفسها، فأنتِ عندِك شجاعة ال الاعتذار، وهي كمان عندها إخلاص يخلّيها تقول لِك قبل ما تاخد أي قرار ي يبوّظ اللي ما بينكم.
بالضبط، بالضبط. أيوه، أيوه ما هو أصل، أصل
هو أنا كنت أصلًا أ يعني كنت هاقول لِك يعني أصلًا كان سؤالي عشان كده، إن هو إمتى ممكن تقولي إن أنا لأ أنا غلطت ولازم أسأل، ولازم لو في غلط عليَّ أعتذر؟ وإمتى لأ أنتِ شايفة إن أنتِ تمام، أكتر من كده هتبقي بتيجي على كرامتِك وده مش مقبول؟
إمم. فعلًا، فعلًا.